بالضبط كده آه، رُحت جاي سألته كده قُلت له أنا شغّال freelancer زيّك في نفْس المجال ومش عارف إيه، قُلت له: "أنت ليه أصلًا دخلت الكلية؟" قال لي: "علشان أنا كان نفْسي أخشها من زمان أوي يعني، وأنا باحب الشهادات وكده ومش عارف إيه مش لغرض الشغل يعني."
إمم. آه، يعني حِلمه.
آه، مش لغرض الشغل خالص لمجرد إن هو ياخد لقب مُهندِس، ف آآ، كلمته قُلت له: "طَب أنا شغّال freelancer وأنا مش حابب الكلية أصلًا" وكده، بندردش مع بعض ومش عارف إيه، قال لي: "أنت بقى لَك قد إيه شغّال؟" قُلت له: "بقى لي بتاع سنة والّا حاجة." قال لي: "ومُستمِر؟" قُلت له: "آه." قال لي: "بتقبض كام؟ يعني بتعرف تدخَّل دخل ثابت كل شهر؟" قُلت له: "آه." قال لي: "كام؟" قُلت له كذا، قال لي: "بُص لو أنت مش جاي معاك الكلية، كمِّل في الموضوع اللي أنت فيه ده و وبُص فيه وهتوصل لحاجة كويسة." فأخدت الكلمتين دول وحطيتهم حلقة في ودني.
إمم. آه. آه. يعني ادّاك الدعم إن أنت تكمِّل. آه.
ادّاني الدعم إن أنا أسيب الكلية و و هامشي إن <laughs>
أصلًا يعني، اللي هو لأ خلاص <chuckles> سيبها يا بني واهرب وروح كمِّل في اللي أنت فيه.
آه، فرُحت جاي قُلت تما ده ده رجُل خِبرة كبيرة بقى، وكان بيطلع في التلفزيون كمان ساعات ومش عارف إيه علشان هو يعني قصّة مُلهمة يعني وكده، ف آآ، قُلت
إمم، ده شكله شخصية كبيرة.
آه، فاللي هو حطّيت بقى الكلمتين دول حلقة في ودني، وقُلت ده خبرة أكتر منّي بكتير وده دارس بقى سوق العمل وده أصلًا شغّال ك هو أصلًا يعني اللي شجعني إن هو شغله الأساسي ف الfreelance ده العمل الحر وكمان هو متجوّز وعنده أطفال ومش عارف إيه، وفي نفْس الوقت ب
إمم. أيوه. آه، يعني أنت حسّيت إن هو فتَح بيت من الfreelance فده كانت أول بالنسة لَك حافز.
بالضبط كده، اللي هو وكمان اللي هو إيه بقى كمان يعني آآ، بسبب إن هو بيحب كمان البتاع فهو قادر ي يدرس مع الكلية إن هو يعني إيه آآ بيعمل الإتنين مع بعض، بس هو قال لي: "أنا ب حوشت مبلغ كبير وأنا ت وصلت في المجال لدرجة من الخبرة، إن أنا أعرف أسيبه فترة مع الدراسة." آآ، بحيث إن هو يدْرس وكده.
إيه؟ إمم. أوكي، آه، يعني عرَّفك إن هو أصلًا الدراسة مش هيقدر يوازن كشخص كبير مش هيقدر حتى يوازن بين الدراسة والشغل، فاللي هو أنت لقيت واحد زي ده هيسيب الشغل ومحوّش فأنت قُلت إن أنت استحالة توازن، فأنت خلاص يعني قُلت لأ أنت لازم تسيب الدراسة في اللحظة دي.